あの、私ですね、ま、ちょっとそうですね、なかなかこう、仕事とか、ま、家庭とか色々と、ま、忙しい時とかがあると、なんですかね、こう、ま、自分の中でなんですか、ちょっと機嫌が悪くなるというか、うん、で、なんか、そういうこともあるので、なかなかこう、自分が与えられてるものに対して、こう、感謝ができないみたいなことがあるので、それについて何かちょっとですね、お話こう、あの、聞いていただいて、もし何かお気づきの点があれば、あの、こうアドバイスでもいけいただけると助かります。
はい。 うーん。 <laughs> はい。 あ、はい、どうぞ。
あの、ま、基本的に私、ま、どちらかというと、ま、仕事もあるし、で、なんだったら、ま、家庭もあるしとか、なんかいろいろと恵まれてることが、いろいろあるんでしょうけど
はい。 うん。
あ、なんですかね、それがあるま、当たり前にあるがために、なかなかそれがこう、感謝ができないみたいなところもあって。
うーん。
ええ、ま、例えばですね、そのうん。
はい。
まあ、私、ふちょっと子供が、まあ、今成長をして、まあ、それはほんとによく良かったなと思っていて。で、こう家を出たりとかも、まあ、無事に家を出ら出て、まあ、幸せにこう、暮らしてるっていうことはいいんですけど。で、まあ、そうするとね。こう、主人がこう、いますけど。まあ、主人と、まあ、一緒にこう、ま、いる時間が増えるんですけど。
<chuckles> はい。 はい、はい。 はい。 うん。
まあ、どちらかというとそうですね、なんかその、私が例えば趣味をやりたいとして、その、もし、私がたった一人だったら、あの、主人に何も相談しないでも、まあ、自分勝手にいろいろとやれるというか。まあ、ま、例えば趣味で、誰々のコンサートに行きたいなんていうふうになった時、まあ、主人にお伺いを立てなくても、一人の時だと、まあ、できるんじゃないかみたいなことを思ったりとか。
はい。 うーん。 ああ、そうですよね。うーん。
うん。 で、最近ですね。お友達で、ま、ちょっとそ上のお友達ではあるんですけど。まあ、そうですね。うん、6、7歳上の方かな。で、その方のね、旦那さんが亡くなられてしまったんですね。結構
はい。 ええ。ああ、そうなんですね。
うん。持病をお持ちでいらっしゃって。で、まあ、それがなんとなく悪化して。で、それの、まあ、それで亡くなったという、まあ、それで、えっと、ちょっと、あの、いろいろと他の、うん、あ、まあ、いわゆる病状に耐えきれなくて、まあ、亡くなられてしまったんですけど。
あ、はい。 はい。 あ、そうだったんですか、はい。
うん。でも、それも結構突然来たもんで。まあ、そのお友達に私のお友達であるおく奥さんも、まあ、びっくりしたと思いますね。そのうん。悲しかったり。まあ、おそらく、ま、びっくりしたというのもあるでしょうし。うん、まあ、何とも言えないこうなんですかね。旦那さんを突然亡くさられて、すごく大変な思いをされてた思うんですけど。
うん。 うーん。 うーん。 はい。 うーん。 はい。
まあ。
ま、そういったじご自分のまあ、生活のことと、ええ、プラスそういうお友達でね、あの、ご主人を亡くされた、そういうとてもほんとにあの、悲しいのひと言では済まされないと思うんですけど、そういう出来事もある中で、今ちょっとそうおっしゃるように、なかなか普段の時間の中で小さな喜びが見つからないっていう感じですか？
うん。 ええ。 うん。 うーん。 そうなんですよね。あの、何ですかね、例えばま、さっきも言いましたけど、ま、主人がいてくれるし、ものすごく助かるとこもあるのに、ま、なんだったら、ま、私がこう、やりたい趣味とか、ま、コンサートに行きたいとか、なんかそういうのを、お伺いを立てなきゃいけないっていうのもなんか、自由がない気がして。
はい。 ああ、そはい。 うんうん。 うーん、そうですね。なんか自分の好きなことを好きな時に、いできないっていうのは確かにフラストレーション溜まりますよね。
うん。 うん、うん。 ま、そうなんですよね。で、確かにね、ちょっとお金もかかったりすることなので、やっぱり、まあ、ねえ、主人とこうま、一緒にいるいて、まあ、もちろんさっきも言いましたけど、ありがたいことがたくさんあるはずなのに、ま、そっち、なんだろう、自分のまあ、こうなんですかね、好きなこと、今やりたいっていうことを押し通したいというかなんですかね、なんかうん、すると、うすうそうすね、そういうことがあるとやっぱりまあ、ちょっと旦那にこう、聞かなきゃいけないそれってなんだろう、なんか全然自由ないなと思ってみてしまったりとか
あ、ああ、そっか。 はい。 うん。 はい。 うーん。 <laughs> うんうんうん。今度、例えば、何かしたいことあんだけど、「いい？」とかっていうのを聞かないといけないということですね？
そう うん。 そうなんです。で、それでなんかこう渋い顔なんかされると、もうなんだろう、まあ、そんな渋い顔されても、あの、自分で行こうと思えばもう行っちゃうしみたいな思ったりとか
うん。 ああ、そっか、あまり「いいよ」って言ってくれなくても、自分はしたいことは、ええ、したいよねっていうところですよね？
そう。 うん。なんでそうなんですよね。で、ま、その亡くなられたね、方を見てみると、そのね、その方が言ったことがね、ものすごく響くんですけど、あの、まあ、その方がね言われたのは、「いる時ってわからないんだよね」っておっしゃったんですね。
うん。 はい。 ほお、なるほどぬん
恐らく、あの、「まあ、主人がいる時って、そう言うありがたみって、なかなか分からないもんだよね」って言う事だったと思うんですけど、その彼女が言うには。
うんうんうん。 あ、なるほど、はい。うんうん。
うーん。で、確かに、そうなんだろうなって思って、そこで初めて、まあ、私も自分に与えられてるものに対して、こう、感謝が足りないんじゃないかなって言う風うに、ちょっと思い始めて
はい。 うーん。
うーん。ただ、やっぱり、まあ、さっき言いましたけども、本当、目の前の事を、こう、何ですかね、ちょっとやろうと思った時に、ま、それを阻むのは、まあ、何だったら、主人だと
はい。 <laughs>
うん。 って言うところがあって、なかなか、なんか、そう言ったほんとにほんとは、喜びであるはずのところ、まあ、何だったら、本当助かってる事の方が多いんでしょうけど
ね。 はい。 あ、そうですね。うーん。
ね、それに、ちょっと感謝出来ずに、自分自身で。
うーん、でも、どうでしょうね。あの、え、すあの、お話聞いてるとね、本当に、自分でやりたい事って言う趣味と言うか、その何か凄くこう、ええと、強くね、やりたいと思うものがある一方で、まあ、ご主人がいらっしゃる事で、色々助かってる事、ま、その、えと、自分が趣味をやって得られる、その喜びと、例えば、そのご主人がいらっしゃる事、あるいは、ご主人と、何か一緒にする事で得られる喜びってのは、また全く異なるものですか？
ええ。 うーん。 ああ、そうですね。それは結構結構、異なるものかもしれないですね。
うーん。
あの、ま、趣味って、どちらかと言うと、そうですね、まあ、こう、エキサイティングな事があ ね、こう 新しい事にこう挑戦出来たりとか。
はい。 <laughs> あ、そっか。うんうんうん。
うん。で、あとはそうですね、こう、色んなこう、仲間ができるとか、まあそうなんですね。
ああ、この趣味を通してその同じ趣味を持っている人たちと、出会いができるということですね。うんうん。
うん。 あ、そうですね。そう。で、ま、あの例えばそうですね、ま、主人といる時はもう本当に、何でしょうね、もう何十年も一緒にいるのであえ、なので、どちらかというと、空気みたいな感じですよね。
そう。 そうか、確かに長い間いるとね、うーん、はい。
うん。 うん。なので、ま、それはそれで、ま、空気がないと人間って生きられないので。まいや、そうなんですよね。ほんとに必要なものなのに、普段空気に感謝して毎日生きてる人っていないじゃないですか。
必要なものですよね。 うん、あって当たり前と思ってますからね。
そうなんです。あって当たり前と思ってしまっているので、あの、私もなかなかちょっと毎日、感謝ができないっていうところになってしまっているんですかね。
はい。 うーん、ま、確かにね、何十年もね、一緒にいた方とそんなね、あの、やっぱり、毎日毎日が新鮮でっていうわけでは、確かにそうではないんですけど。例えば、そのご主人がいらっしゃることで得られる喜びま、感謝もあると思うんですけど、助かっていることも含めてね、と、ま、自分の趣味で得られる喜びって違うんですけど。その、ど例えばご主人にその趣味をやりたいことで、例えば「行っていい？」とか「やっていい？」って言った時に、ご主人に例えばね、そのご主人といられることの楽しみもあるんだけど、私自身のこの趣味で、ね、こうやってほんとにこうワクワクしたり、興奮したり、なんか同じような趣味の人と出会えたりするのも、え、楽しいので、え、ね、どちらもなんかやりたいっていうような、そういううん、あの、ご主人へのそういう感謝とか喜びは違う種類のものがあって、それにはすごい感謝してるんだけどっていうなんか、そういう風なお話ってできるような感じではありますか？
うーん、そうですね。え。 うん、うん。 はい。 うん、うん。 うん、うん。 うん、うん。 うん、そうですね。 うん。 うーん。 あ、そうですね。あの主人には結構何でもこう言えるっていう意味では、ほんとに、うん、なんか色々とそういった、ま、話もできますし。うん、なんで、まあ、意外にそうですね、ま、話はできるっていうところでは、もう自分の本音をこうぶつけるっていうこともできますし、うーん。うん、そういう意味ではほんとに、うーん、どちらかというとほんとはありがたいんですけど、その主人のありがたみをこうなかなか、私がまあ、ほんとに空気でであるがために、なかなかうん、できてないのかなっていうとこですね。うーん。
はい。 うーん。うーん。 はい。 うーん。 そう。ん、はなんか、長いだいるとね、そういうところってどうしても、あの、当たり前になって忘れがちなんですけど、ちょっとなんかどうでしょう？あの、ま、書いてみるのがいいのか、頭の中でちょっと考えてみるのか、これは主人がいてくれていいよねって。でも、例えば、その自分の趣味に対してもね、もっとほんとは、きあの気持ちよく送り出して欲しいよねとか、別に、ね、自分のやりたいこと？ま、主人との時間を大事にしてこれはいいんだけど、私の趣味もやっぱりやりたいよねっていうなんか、その辺を少し整理じゃないですけど、両方を考えてみて、その上でご主人にはね、あの、ありがとうの気持ちをちょっと、感謝をなんか言ってみるとか。
うんうん。 うーん。 うーん。 そうですね。いや、ほんとに、あの、なんですかねこう、ま、その、おの旦那さんが亡くなった方のことを考えたりとかですね、ま、身近でこう、離婚をされた方とかのことをかねがいるいらっしゃるんです。そういうことを考えると「いや、まだ一緒にいられるだけで、ほんとは幸せなんだろうな」っていう風に思う時もやっぱりあるので。うん、やっぱりそういった気持ちをね、こう、うーん、度々思いし返してみることが、私には必要なのかなという風に、ちょっと今こうお話を伺っていて思いましたね。
はい。 うーん、はい。 うーん。 うーん。で、もしちょっとね、あの考えるだけ足りなかったら、何かに書き留めておくとかね、ちょっと書いているうちに考えを整理できたり「あ、そうだ、ほんとこれはいいよね、だからこれはありがたいよね」っていうその少しその感謝の方に重点が移っていくといいかなっていう気がしますね。
うん、うん。 うーん。 いや、そうですね、確かにそうですね。なんとなくちょっとどっかに書き出してみて、まあ、それを忘れないようにということが大事なんですかね。
うん、うん。 うん、もしかしてそれも役に立つかもしれませんね。
はい、今日ね、いろいろとアドバイスを聞いていただいてなんかね、すっきりしました。ありがとうございました。